À, mình thấy cái này hay nha, nó rất là phù hợp với mình á, mà đôi khi mình lại quên á, mình hông có nhớ tới á bạn, ờ, cái, ơ, khi mà bạn nói thì mình thấy rằng là, à, để mình thử liền trong ngày mai xem làm sao nha, cái này hợp lý đó.
Ừm, ừm, đồng ý nè. Và bạn ơi, bên cạnh đó đó thì bạn cũng có thể là xem lại cái lịch làm việc ở thời điểm hiện tại nè, bạn xem là có thể là, ờ, cái khối lượng công việc á, nó có phù hợp cho một người hay không, và cũng như cân bằng lại cái việc mà công việc và cuộc sống của bản thân bạn nè. Ờ, mình hiểu là cái việc mà chăm chỉ làm á, nó không phải là một điều sai nhưng mà đôi khi á nha, bạn dành quá là nhiều thời gian cho cái việc tập luyện ủa, quá là nhiều thời gian cho cái công việc á bạn, thì nó cũng khiến cho những cái khía cạnh khác của cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng mà, đúng hông? Đó, thì bạn xem là nếu mà có thể điều chỉnh lại công việc một cách là hợp lý hơn đó, thì mình tin rằng bạn cũng sẽ có nhiều thời gian hơn nè, không chỉ là việc tập luyện đâu nha, mà còn cả về những cái phương diện khác của cuộc sống nữa nè, như là những cái mối quan hệ xã hội nè, cho gia đình bạn, hoặc là chỉ đơn giản thôi là phát triển kỹ năng của chính bản thân bạn. Đó, bạn nghĩ như thế nào nè?
Ừm. Đúng rồi, đúng. Đúng rồi. Mình hiểu. Ờ, mình thấy cái việc điều chỉnh thì nó cũng hợp lý, tại vì, ờm, mình đang quản lý, ơ, một số lượng nhân sự ở tại công ty á, đôi khi là mình cũng không có an tâm khi mà mình giao việc lại cho anh em, ờ, đó cũng là một cái điểm mà mình cảm thấy mình đang bị khiếm khuyết. Vì vậy là khi bạn nói rằng là mình có thể là, ờ, điều chỉnh lại một xíu công việc, thì mình nghĩ rằng là mình cũng sẽ cố gắng để tập trung xử lý hết công việc ở trên cơ quan, để mà khi mình về nhà mình sẽ không phải bận tâm nhiều về nó nữa, để mình an tâm mình chăm sóc cho sức khỏe của mình, cách này hay để mình thử nha. OK đó. Ừm.
Ừm, ừm, hoàn toàn đồng ý với bạn nha, và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 nè. Và bạn ơi, bên cạnh đó nha, bạn cứ tập trung vào những cái mục tiêu nhỏ thôi nè, ví dụ như là trong tuần này nè, thì bạn đặt ra cái mục tiêu là bạn đi tập 2 ngày 1 tuần, 2 buổi 1 tuần là đã OK rồi nè. Và sang cái tuần kế tiếp á, thì nếu mà bạn đã quen với cái cường độ là tập 2 buổi 1 tuần rồi, thì tuần kế tiếp thì bạn cũng có thể là tăng lên 3 buổi 1 tuần chẳng hạn. Và giả sử như là cái thời gian tập không có được nhiều đi ha, thì mình hi vọng là trong cái buổi tập á bạn, bạn cũng sẽ có những cái mục tiêu cụ thể cho thấy là cơ thể bạn đang có những cái tăng tiến dần, ví dụ như là bạn tăng cái số lượng kilogram nâng tạ lên chẳng hạn nè, hoặc là bạn tăng cái hiệp tạ lên chẳng hạn. Đó, và cũng như là những cái bài tập á bạn, bạn xem là có những cái bài tập nào nó cần đầu tư nhiều cái kỹ thuật nè, hoặc là cái độ khó chẳng hạn, thì bạn xem là có thể ngày đầu tiên thì bạn chưa có thành thạo những cái đó, đúng hông? Nhưng mà sang 1 tuần sau bạn có thể là làm nó tốt tốt hơn một chút, đó cũng là cái sự tăng tiến nha, và bạn sẽ tập trung hoàn toàn vô cái thể trạng của chính bản thân bạn, chứ hông phải chờ tới lúc tìm cách bạn có thể đặt ra những cái mục nho nhỏ trước cho bản thân bạn nè.
Ừm. Ừm hứm. Ừm. Hợp lý. Mình hiểu rồi. Ừm.